Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот у я сейчас задумался о том, ам, есть ли вот польза сегодня от, а, образования, и что вообще важно вот, э- либо навыки, которые у человека есть, либо те знания, которые он приобретает? Вот как вы считаете?
Мгм. Мгм. Мгм. Да. М, я думаю, это, наверное, всегда поиск баланса между знаниями и навыками. Всё-таки, м, знания, подкреплённые практикой, образуют навык, скорее всего. М, но мон с с с да, но если смотреть на школу, то зачастую знания, они же очень быстро выветриваются школьные, не задерживаются в детях, но при этом мгм.
Ну да, наверно. Не без этого. Ну, видимо, потому что не актуально или пом почему, как считаете?
Ну, мне кажется, что большая часть предметов, которые учат в школе, они всё-таки, это просто, э, какая-то такая маленькая песочница для получения навыков, как раз тех самых. Как как учиться, как, э, постигать объемы информации, как выстраивать логические связи, как разговаривать, как думать и так далее. То есть сам сей предмет значения не имеет.
Мгм. Ну, то есть, в принципе Э, в принципе, как бы, это помочь человеку, будущему маленькому человеку, а, понять, а, где он и в чём он си силён. <coughs>
Мгм. Да. Да, да, так и есть. Ну, то есть поскольку зачастую предметы- они разнообразные, по разным направлениям то ему, естественно, м, п пре предоставляется возможность попытать удачу и там, и там, и там. Вот. М. Мгм.
Я где-то слышал, что, ну, наверно, это Швеция или в Норвегии. <clears throat> Где-то, а, в каком-то определённом классе, а, э, ученики могут уже выбирать какую-то специализацию, и брать предметы конкретно вот этой специализации.
Мгм. Да. Мгм. Может быть. Мгм. Мгм. А, может, это было бы логичным, по крайней мере, ну, м, я верю в то, что концепция, где все учат всё- но она не очень релевантная. Концепция, где все пробуют всё- я согласен. То есть, э, ребенку трудно выбрать, э, то, чего он вообще не знает. Поэтому а когда он что-то попробовал уже, по пробнички получил, и дальше выбрать, мне кажется, имеет смысл. То есть, так или иначе, развивать свои ресурсы, сильные стороны, гораздо важнее, чем пытаться подтягивать куда-то то, ш что у тебя хуже всего даётся.
Ну да, согласен. Не, а п <clears throat> я не спорю, абсолютно верно, да. И отчасти я где-то, наверно, завидую, а, ребятам, вот у которых есть такая возможность, где, а, настолько развита система образования, которая может, а, э, скажем так, быть избирательной, м, давать более точные знания науки, потому что вот, ф в 90-е, когда я учился, а, конечно, очень многое
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да-да. Мгм. Мгм. Ну, она постсоветская система была, ну и что что от нее можно было ожидать.
Да, было какие-то остатки советской, да, и учителя все с, э, с тех, а, пор, с тех времён. И, конечно, н-да, да, и очень-очень решало также уважение и вот это вот статусность. То есть нас отчасти даже учили тому, что, а, всё-таки, а, прав тот, кто сильнее, и у кого авторитета больше.
Мгм. Мгм. Не менялись. В методологии. Мгм. Да. Мгм. Ну, это у оль очень плохой, честно говоря, навык, э. Я просто тоже хорошо помню, э, со школы. А, действительно, ну, право сильного, оно если не напрямую, то подспудно продвигалось. М, вот то, что называется уважением, это, скорее, как раз это какая-то, в итоге приводило к чинопочитанию. То есть уважение не не не как твое внутреннее отношение, что уважение надо заслужить, а ты должен преклоняться перед кем-то, у кого есть определённый статус, должность и так далее.
Вот, да, именно так, да.
Вот, это портит Мгм.
Ну вот да, я я долго д размышлял, как бы, о своем детстве и прошлом, и думал: а где же где же тот момент, ка когда что-то пошло не так? <laughs> И вот это, э, наверное, в этом и есть момент. А что вы думаете еще по поводу того, что вот мы сидели, э, по 2 человека? Вот парты у нас обычно были по 2, а сейчас, вот я наблюдаю, там Америка, та же Норвегия- все по 1.
Да, всё пошло не так, да. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Кружками? А, по 1? М, у Мгм.
Да, ну, в в Азии, например, тоже парта на 1 человека. То есть там, где, э, тебе говорят, ты должен рассчитывать на свои силы.
Мгм. Ну, может быть, я, ну, м, есть же, опять, есть вот это вот деление условное на на у цивилизации, ну или страны там, более коллективистские и индивидуалистические.
М. Ну да, да, согласен.
У ти я, в принципе, по своей конституции индивидуалист. Ам, и мне коллективные практики не очень нравятся. А в, а, части, с кем сидеть, з за кого отвечать, я, в принципе, всегда звучал только сам за себя, то есть, если если кто и списывал, то только у меня, вряд ли я у кого-то. Вот, поэтому, э, мне, конечно, в школе, я был воспитан на голливудских фильмах, и когда там, а, школьники сидели, м, по 1 за партами, у них там подставка для писания была и так далее- я, конечно, восхищался, но у нас такого не было почему-то. Я, кстати, не знаю, почему мы по 2 сидели. Может быть, экономили количество парт?
<chuckles> Ну да. Да, да, ин Эм. Либо так, либо <clears throat> всё-таки, м, при, м, коммунизме, социализме, видимо, надо было. Нас учили, э, тому, что вот у тебя есть товарищ, э, надо ему помогать либо над либо вместе что-то делать. Такой тимбилдинг.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм. А, ну это, да- круговая порука такая. Мгм. <chuckles>
<chuckles> Ну ну да, наверное, так. И
Ну, может быть, может быть. Хотя не верь. Мне кажется, задник какой-то не такой. М?
Да, много тру но мы нас еще меняли как бы, э. <clears throat> Меняли парты, меняли, э учеников, и многие становились друзьями, конечно, да. Э, интересный опыт.
У меня нет. А, мгм, мгм. Ну, может быть, социальный навык, конечно, так развивался определенный там типа взаимовыручки, еще что-то. И я не уверен, что это была цель, я думаю, это какое-то производное уже такое. Что люди научились именно так взаимодействовать. Ну как: мы сидели за одной партой, вот у нас было- о образ такой рождается. Но я просто вспоминаю, что мы сидели за одной партой, наверно, только в начальной школе, там первые 3 класса, а потом-то на каждом предмете мы по-разному сидели.
Эм, ну да. <clears throat> Ну да, примерно было так, да, то ж самое. Так, а что в итоге вот, <clears throat> что вы думаете? Всё-таки надо развивать навыки. Мне кажется, некоторые навыки действительно нужно, э, не не только знания, а, скажем так
Мгм, мгм. М, да. За. Мгм. Я за навыки, за навыки, конечно. Ну просто я имею в виду: навыки, э, именно они же они же общие. Ну общие Как это? Общие социальные навыки, еще что-то, э. То же самое- это взаимовыручка и взаимопомощь, но просто, а, они развиваются в школе зачастую неформально, через неформальный институт. Да, их можно было и формализовать в общем-то, и было понятно, то есть для чего ученики что-либо делают. Ну как, например, вот если есть навык де н презентации, создания презентации, и понятное дело, что ты его используешь там на географии, биологии, истории, там физике и так далее. То есть тебе же не важно, какой предмет, ты развиваешь именно навык.
Так. М, да, понимаю. Да, конечно, есть. Вот
Просто если тебе 1 предмет не нравится, ты и навык не будешь развивать. Ну, застопоришь, а на котором нравится з разовьешь.
Да, ну. Даже, по-моему, и были Нет, таких не было. Вот я щас вспоминаю: были ли какие-то, а, предметы, где тебе помогали, э, тренировать речь, э Да, пре презентацию, как себя подавать и как, эм
Мгм. Мгм. Мгм. Не было такого. Это всё иллюзии были. Вообще, вообще не было. Ну то есть большинство вещей, которые тебе понадобятся в жизни, н в школе точно не учили. И это была проблема. То есть, э, ну какая-нибудь финансовая грамотность, например. Откуда она могла взяться? Да, ну и, казалось бы, ну, наверно, это семья должна дать. Это хотелось бы, чтобы семья дала, но если она сама тоже не училась, ее тоже не учили, то хотелось, что, может быть, школа, н ну, 1 поколению принесла, и дальше уже будет наслаиваться, ради бога, в семье образовываться. А так получается, если в семье кто-то когда-то получил эти знания, ну, дай бог, он детям передаст.
Да-да-да. Да-да, важный предмет. Вот Да. Да, получается так. Ну, наверно.
Мгм. Ну, тем более это сложно сделать. Всё-таки, мне кажется, сверстники учатся у сверстников.
Ну да, согласен. А вы наблюдаете какие-нибудь, вот, изменения? Э, я, правда, не знаю, может, у вас есть дети или у знакомых есть. Э, м, наверно, в разных странах по-разному, но, м, наверно, что-то ж меняется, правильно? Вот, э, они все-таки, э, им легче стало, э, воспринимать информацию, получать вот эти навыки в школе или, э, это стало сложнее?
М. Мгм. Есть, есть дети. Мгм. Мгм. Мгм. Я не знаю я не знаю. Ну, у меня просто дочь училась в Италии. Здесь достаточно, такое, а архаичное образование. То есть оно не менялось уже мно много лет. <chuckles> Вот. Но, м, оно их устраивает, оно длинное, 13 лет. Вот. Сын сейчас в Москве учит, но он в частной школе пока учится, вот. В следующем году должен в обычную пойти школу. Вот опять же, школа школе рознь уже стала, м. Мгм.
М, вот как. О, конечно! Здесь, например, на на Мальте, где я живу, у нас, э, даже остались еще, э Также у нас есть, э, частная школы, есть государственные.
Мгм. Мгм, да-да, мгм. Иезуитский иврит. <chuckles>
И есть, да, рели э, релиигиозные при, там, католическом. Да, и и там то и туда тоже идут, э, м, дети сту Да? И я скажу, да, ну, э, в зависимости от того, конечно, какую они выберут профессию дальше. Но, наверно, а, для многих, э, это такой выбор, э, в жизни- стать религиозным человеком. И, ну, почему бы нет, конечно, это, м
Мгм. Да-да-да. Мгм. М. Да, да. Здесь тоже так в Италии очень много, да, мгм. Да. Мгм. Мгм. Да, да, да. Ну, пока это востребовано. Судя по нехватке этих, э, работников культов, католической церкви, там, сколько там, тысяч человек не хватает. Да, то есть. Есть к чему стремиться. Мгм.
Да, да, да, мне к Церквей много, да. Да-да-да.
Ну, я думаю, что, э, понятно, что какие-то инновации входят, да. Что вот в частной школе, по крайней мере, там, какие-то как раз и навыки, презентации делают, еще что-то. Ну, какие-то сложные гаджетов, ну, внутренних, н не своих. Вот, э. Ну, опять же, от преподавателя зависит.
Вот видите, да. Да.
То есть если они вовлечены, э, вот. Потому что я, по крайней мере, там, сына периодически спрашиваю, ну: "Хоть кто-нибудь объяснил вам, зачем вам этот предмет?" Ну, хоть попытался бы. Никто ни разу не пытался объяснить, зачем они учат этот предмет. Ну из серии "потому что надо". Потому что вроде ох, как бы, вот.
Да, преподаватель, да. <laughs> А, вот так. Потому что, да. Да это, собственно, такая же и система, как у нас была, там, в 90 в России, там.
Мгм. Да, да, так и есть!
И оно остается, никуда не делось, как видите.
Мгм. Ну, то есть даже где система пытается, условно, быть безоценочной
Мгм.
а, не создавая вот эту ле нь нь неверную конкуренцию внутри коллективов. Ну, проповедуют, что индивидуальный трек развития гораздо важнее, чем соревнование неизвестно с кем.
М.
А, но, так или иначе, как только оценки появляются, государственная система требует оценок.
Ну да.
Вот. И все равно они к этому приходят. То есть никуда от этого не деться.
Да, да. Какая-то статистика должна быть, да, чтобы вот, э, потом отчитались, что, вот, столько у нас отличников, столько высшего образования. А вы читайте, надо ли столько людей с высшим образованием на сегодня? <chuckles> Потому что какой-то странный, м, мнение бытует, что, ну, действительно, очень много, а рабочих рук не хватает. Нужны, э, прям люди, которые, э, не знаю, там, могут, э, починить, э, прибор, там, лампочку поменять.
Мгм, мгм. Да, да, так и есть. Вот. Ну, поэтому ничё не меняется, м. О, я не думаю не думаю. Мгм. Мгм, м. Мгм. Нет, ну, в этом смысле рабочие руки всегда найдутся, это не такая большая проблема. То есть для этого как раз, если что, трудовая миграция существует, если людям не хочется идти в эти профессии. М, я думаю, что здесь, наверное, высшее образование должно поменяться. Э, мы как-то, а, с товарищем обсуждали, ну, как таковое высшее образование. Что у меня дочь учится в университете, и здесь бака бакалавриат 3 года. Ну, в силу того, что у них у них школа 13 лет, вот. То есть у ме мгм, да, у меня бакалавриат был 4 года. Вот. Но все равно и у них тоже этих водянистых предметов выше крыши. Я когда вспоминал, ну и, а, ответ был простой. Типа, зачем нам все эти всякие философии, там еще что-нибудь? И ответ был: ну вы же, типа, становитесь элитой, ну то есть это ваш образовательный уровень. Я говорю, это я понимаю, но зачем? То есть я это могу выучить и не в университете, когда захочу. То есть образование же называется профессиональным, так вы давайте профессиональное образование. Если мы говорим про школьное, когда мы на на базе предметов чему-то учимся, это я согласен. Но это школьное образование такое, общее.
Мгм. Мгм. 3 года. Школа- 13 лет! Ух ты, так много, да. Ну да. Я согласен.
То хотелось бы, чтобы университет к рабо был б именно профессиональным. Это это ж высшая профессиональная школа. А не напичканы какими-то общими предметами. И там действительно можно было, я как раз говорю, что сократить сократить. Э, более компактным сделать образование.
Ну да, да. Да, конечно. Я вот. Ну да, понимаю. У меня еще такой, м, э, м, тоже вопрос. Я вот думал. А если ты приобретаешь вот эти знания, навыки, грубо говоря, свой диплом в одной стране, получается, что в другой стране это уже не актуально. Потому что вас учили совсем другим вещам. <chuckles> Кроме
М. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да, да, по большинству предметов так и есть. Ну, по специальности. Мгм.
Ну, может быть, к Да, может быть, кроме медицины, потому что ладно, у всех, э, такие же органы, наверно.
Ну, медицина, инженерные специальности. Вот мой диплом юриста можно сжечь и развеять, но здесь логично, что законы, принципы другие. Вот. Но в в силу того, что то до болонская система, которая была высшее образование, по идее, я могу перезачесть как раз эти общие предметы, которые бесполезные. То есть они г гипотетически почти равны.
О, сочувствую. <chuckles> Мгм.
То есть тоже выбор не одной страны. Это обще договаривающиеся страны. Поэтому, где архаики больше, они вот это свое принесли туда. <chuckles> Просто у моей дочери в школе был час религии, она, правда, не ходила. Но он есть в итальянской школе.
Ну да, да.
Как раз католический. Ну вот, м, мгм.
Мгм. Но это с ну, это это важно для них, да, это часть, э, культуры.
М, ну вот, вот, и в итоге культура оказалась, что 78% детей вообще не ходят туда. <chuckles>
А! Однако однако остались вот эти вот, э, двадцать два процента, которые ходят. И все-таки для них это важно, да.
То есть они отдыхают в этот час, мгм, <chuckles> да. Да-да-да, есть, э, мгм. Да-да, который ходят еще. Вот. А может, и неважно. Просто, как сказала моя бывшая жена, что надо было ходить, потому что там развивали, э, язык. То есть он бы был более раскрашен на то момент. Ну они же на итальянском говорит, а она поскольку приезжая, ей бы добавило просто новых слов, вот. Те, которые не встреч
А, язык! Да. Да, да. Да, согласен. Это был бы очень удобно, да.
Ну вот, ну. Мгм, мгм. Ну то есть не, любые знания, любые предметы хороши, потому что дети все-таки, они не навсегда, что называется, их учат. Я просто отмечаю по себе как раз остаточные знания, потому что с ребенком иногда домашку делаю, вот. Что-то помню, что-то уже вообще не помню. Ну, и вопрос, там, полезности. Ну и плюс, наверно, трудно перестроить, все-таки он в 5 классе. То есть, а, о чем задача в 5 классе? Ты начинаешь, там, с этими дробями возиться, а там простая дробь, еще что-нибудь, вот. Ну, что-нибудь такое д банальность и простое прямо, а ты усложняешь. Как бы ты обычно взрос
<chuckles> Да, так бывает. Да, да, понимаю.
На вот, э. Поэтому я, я за навыки и и в школьном образовании, и в профессиональном. За за эту компактность. Но пока вот это высшее образование, я думаю, оно, ну, пережиток прошлого. В некоторой степени.
А, наверно, да. Ну, возможно, в будущем будут не дипломы о высшем, а диплом действительно какого-то специалиста. То есть, э, а, оно как бы так и есть
М. М, д Я думаю, даже даже даже де даже дипломы, наверное, идут, в этом как раз проблема. То есть, условно говоря, я юрист с дипломом 2002 года. Ну, так, за абстрактно вот. Я-то практиковал, а есть люди, которые не практиковали. Что они знают с тех лет?
А. Да, ладно. Ну, будем смотреть, как развивается система образования в мире.
М, да, да. Согласен, согласен. Может, внесем коррективы. <chuckles> Спасибо.
Да. <chuckles> Спасибо, спасибо.